Annem de normalde, eee, çok titizdir, çok geç hazırlanır. Iıı, tamam dedi, gidelim. E, düşündüler nereye gideceğiz. Tabii ki çocuklara uygun bir aktivite çıkmadı. Annem dedi ki "Ya benim dizlerim çok ağrıyor. Bir kaplıcaya mı gitsek?"
Hı hı. Hı hı. Hı hı. E?
<chuckles> Sonra babam da tamam dedi. Ya, biz tabii birbirimize bakıyoruz. Ne kaplıcası, ya? Biz küçük çocuğuz. Hani, ne yapacağız kaplıcada? Ondan sonra yüzmeyi öğrenirsiniz dedi babam. Kaplıcada yüzme mi öğrenilir?
Hı hı. Hı hı. Kaplıcada. Senin baban memur bir de değil mi? Tövbe bismillah.
Tabii ki deyip Memur bir de yüzmeyi öğrenirsiniz dedi. Güldük biz de. Neyse, dedik yani çocuk dediğin her ortamda eğlenir. Kalktık, gittik. İşte gayet güzel bir oteldeyiz, bir kaplıca ama o kadar sıkıcı ki o sıcak suyun içinde tüm gün.
Hı hı. Hı hı.
Ih, böyle artık kızarıyoruz. Tenimiz de açık böyle kıpkırmızı çıkıyoruz. E, buhar banyosu falan bunalıyoruz. Bunalıyorsun yani aşırı sıkıcı. Sonra neyse bizimkilerin romatizma dertleri bitiyor. Bu sefer, eee, otelin işte bir film odası var. Adam böyle, hani, eskiden kasetler olurdu ya böyle kasetlerde, kasetleri koyuyor, film açıyor ama, iii, filmler de ne filmler?
Hı hı. Ya, ne yapacaksın ki o sıcak suda başka yani? Mahvolur insan. E, tabii. Tabii. Tamam. Film. Hı hı. Tabii tabii. VHS mi deniyordu onlara?
Eh, ya, bilmiyorum. Yani, korkunç zamanlar, yani, dark ages diyeceğim sana.
Tamam. Tamam.

Keşke tam aksi olsaymış ama tabii böyle durumlarda da çocuklar çok şey çıkıyor değil mi? Dirençli, güçlü.
Ama bu çok Tabii. Ya, ya bizim okulda adımız çıkıyor işte okulun en olgun çocukları diye. Kimse de diyemiyor tabii bunlar psikolojik baskı görüyor.
Hayata karşı. Hı hı. Hıı. Hı hı. Hı hı.
Iıı, kimse kimse diyemiyor ki bu çocukların kafası yerinde değil.
Hıı. <tsk> Anlıyorum.
Onu da olgunluk olarak çevirmişler. Neyse yapacak bir şey yok, ya.
Hıı, ama vardır, böyle, tatiller, bir şeyler yaptığınız. Mesela ben bir tane anlata anlatayım bak sana. Hıı.
Hayır. Sıfır, sıfır hiçbir şey yok Sıfır yani. A pedagoji sıfır adamda.
Hı. Hıı, üzücü ama. Üzücü belki o da ailesinden böyle gördü.
Yani, yapacak bir şey yok. Ya neyse ne işte. Bence kötü büyüyen çocuk daha iyi baba olmalı da neyse. Bu olmak istemedi galiba.
Hı hı. Hıı, hıı, ama neyse, böyle, hani, çocukken yaşanılan, eee, birtakım kötü deneyimler de hayatta bize bir şeyler öğretiyor diye düşünüyorum, yani. En azından mücadeleci oluyorsun. Eee, her şeyin kıymetini daha iyi biliyorsun. Böyle mutlu anlara daha sarılıyorsun. Eee, değil mi? Kad insanların kıymetini daha iyi biliyorsun. Eee, güzel. Olabilir. Her şeyden ben bir şey öğrenilebileceğini düşünüyorum. Eee, bizim tartışırlardı ama babam, böyle, bizi arada pikniğe götürürdü. Eee, orada da tartışırlardı. Ko komik komik şeyler olurdu. Eee, neyse bir kışın da normalde biz hiç kış tatiline gitmezdik. Babam, böyle, bir dedi ki, "Ya çocukları alıp, böyle, bir tatile mi gitsek, hanım?" dedi. Hanım derdi.
E, bence de. Yo, öğretiyor, öğretiyor gerçekten öğretiyor. Tabii. Tabii tabii. Tabii tabii. Tabii tabii. Tabii çok doğru. Hı hı. Hı hı. Tamam. Tamam. Hı hı. Hı hı. Hı hı.